ใช่ เราก็เลยไปกับเขา แล้วก็แบบสนุกมากค่ะ หนูส่งรูปไปให้พี่ดูด้วยนะคะ ตอน ตอนวันที่หนูไปเนี่ย มันแบบไม่ได้ร้อนมากอะค่ะ อากาศเย็นสบาย หิมะยังไม่ละลาย แต่ว่าต้นไม้อะเริ่มเขียวแล้ว
อะฮะ อืม บรรยากาศคือสวยสุด ๆ ว่างั้น
ใช่ สวยแบบหยุดหายใจอะค่ะ แบบ "โอ้ย! เพลงอะไรมันจะขึ้นมาล่ะ เพลง เพลงโรแมนติกมันจะขึ้นมาเลยอะ" ตอนที่ไปเห็นน่ะ <chuckles>
แล้วเส้นทางความยาก ขอถามถึงระดับความยากก่อนว่าที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ?
ยาก เพราะว่าก้อนหินมันเยอะค่ะ แล้วก็มัน เสียวตกเนาะ มันกลัวแบบว่าถ้าเราก้าว
โอ้! มันถึงขั้นต้องปีนเลยสิ ถ้างั้นน่ะ
ใช่ มันเหมือนว่าถ้าเราก้าวพลาดไปอะค่ะ เราเนี่ย "อุ๊ย! ฮึ่ย!" คิดแล้วขนลุกเลย ค่ะ มันสูง <chuckles>
<chuckles> อุ๊ย แล้วมีโอกาสอะค่ะ อยากจะไปที่ไหนอีกไหมคะ มี แพลน หรือเปล่า?
หนูก็อยากจะไปโคโลราโดเหมือนเดิม แต่ว่าอยากจะไปแบบว่าพาร์กอื่นบ้าง สถานที่อื่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ที่แบบยังไม่เคยไป
อา แล้วหนูไม่อยากไปซ้ำที่มันสวย ๆ เหรอคะ?
อา ก็ถ้าไปซ้ำอีกก็ไปได้ แต่ว่าครั้งเดียวก็พอแล้ว
อ้าว!
คือมันไกลอะค่ะ แล้วก็มันเหนื่อย แล้วทางมันค่อนข้างยากไปหน่อย หนูมองว่าอันตรายด้วยอะ ถ้าไม่ได้ไปกับคนที่เคยไป ประมาณ 6 ชั่วโมง ไปถึงแล้วเราก็กางเต็นท์นอนกันที่นั่น นอนหลับ ๆ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ตื่นมาก็เดินลงกลับมาค่ะ
ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะ? อุ๊ย! คุณพระ <chuckles> โอ๊ย! เนาะ ชีวิตก็ต้องไปหาความลำบากเข้าชีวิตบ้าง ไปเติมความลำบาก อืม
<laughs> ถูกต้องค่ะ เติมความลำบากวันละนิด
โอเคค่ะ อยาก <chuckles> ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาเล่าประสบการณ์เดินป่าให้ฟังอะค่ะ พี่นี่ฟังก็อยากจะไปเลย ไว้คุยกันใหม่นะคะ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ
อา